Слушай, а интриги были? Вот, плели интриги, чтобы выиграть, подговорить кого-то?
Да, да, да, да, да вот это было. Я ж говорю, вот мы там при при с соседкой, я помню, мы общались, как вот этого соседа обыграть, который, вот, так умел, да, вот подачи делать возле сетки, чтобы ну, это там было всё серьезно. Да, мы ну, вообще, там интриги, конечно, мы вообще делали.
<chuckles> А были какие-то вот: "Вот, давай, встанем с тобой играть, и вот, и па потом ты мне проиграешь, а я потом у тебя выиграю." Вот что-то такого.
Нет, такого не было, потому что вот такое было поначалу, это всё просеклось и у нас просто был жребий.
Ага, то есть потом, э, с позором кого-то журили. <laughs>
<laughs> Ну да. Ну, это всё ж просека знаешь, как дети, они ж договорились с одним, потом рассказали, вот, все секреты другому.
Ну, понятно, естественно. По секрету всему свету. <laughs> Всё, что было, расскажу.
Да-да-да. <laughs> Поэтому, да. Таки а тока вот в бадминтон- это было самое, наверно, классное и безопасное, что вот происходило. Вот, а всё остальное- это было такое не очень безопасное, как мне кажется.
Мгм. А ф такое в куклы играть, вот то, что девочки. <laughs> Это всё скучно. Это всё не про не про нас.
Ой, не не, ну, такое нет. <chuckles> Это не наш вариант, честно, это не да. Мы бы играли на улице. Какие там куклы на улице могли быть? Мы там ещё помню вот в магазин, я помню, да, играли. Как, ну, к типа, срывали вот эти листочки- это деньги. Какую-то грязь мешали, это п что-то такое, что продавать надо было.
Ну, как положено <laughs> по инвентаризации, <laughs> что выдали, то и продаем. <laughs>
М, да. <laughs> Да. Да. Вот это мы костры какие-то мы постоянно делали. Да, но, вроде бы, тоже для детей это не опа ну, не сильно безопасно, а мы вот постоянно это делали. И картошку, помню, мы там запекали, вот эта. Такая она черная. Вот не было фольги, наверное, тогда, я так понимаю. Вот мы просто картошку бросали в костер. Она потом такая чёрная-чёрная, как уголь. И вот этот уголь снимаешь, получается, там, сантиметра 2, а внутри вот это вкусное было. <laughs>
<chuckles> Вот уголь был самый вкусный. Картошку можно было выбрасывать.
Да-да. Ну, короче, я помню вот этот уголь, который мы потом руки такие все ну, такие, красивые, да. Вот и лицо всё вот в этой саже. Такое мы ели. <laughs>
А была игра, которую прям вот не не любили? Вот вот не буду я в это играть, это скукотища.